J'ai un gros problème ces derniers temps, c'est qu'en fait, j'arrête pas de grignoter le soir. C'est, heu, si tu veux, heu enfin, non: en fin de soirée, en fait, on a il y a 2 heures qui sont passées, heu, après le repas, et je vais, heu, ben manger, heu, n'importe quoi tant que c'est sucré. C'est un truc de fou, hein, et là je me suis fait gronder par ma femme parce que d'une part, heu, je prends un peu de poids, quand même, parce que c'est pas sain, et puis les gamins ils ont plus de goûter pour le lendemain, parfois, donc, heu, c'est c'est assez compliqué, heu, si tu veux. J'aimerais bien avoir, heu, tes conseils parce que, heu, là par exemple hein, heu, j'ai passé un paquet de Dinosaurus heu, Dinosaurus heu, hier soir, je sais pas si tu connais. Mais bon, c'est ça devient embêtant, puis il y a le Nutella, f il y a plein d'autres choses donc, heu, j fau faudrait que je trouve une solution.
Et tu penses que le lément déclencheur c'est plutôt de l'ennui, du stress, heu, ou une réelle faim, parce que 2 heures après le repas peut-être, heu, que tu as besoin de compenser? Est-ce que, mmh
Mmh. Mmh mh. Bah écoute, en fait heu bah non, j'ai j'ai assez mangé mais c'est c'est une habitude, en fait. Je sais je sais pas pourquoi, j'ai j'ai pris cette habitude. Je pense que ça date du Canada, quand quand j'étais au Canada. J'ai fait un voyage d'échange et en fait, heu, quand je bossais des journées de de fou, en fin de journée, je me mettais ma petite série et heu, c'est vrai que je me je me goinfrais, je mangeais pas mal, et heu, et ça vient de là, je pense, parce que pendant des années c'est pas revenu, et puis là, ben, dès que je me remets devant une série ou quelque chose le soir enfin j'ai rien à faire, en gros, ben je me goinfre.
Et est-ce que tu as pensé à compenser avec des fruits par exemple, des fruits secs ou, heu, des fruits frais que tu couperais un petit morceaux et que tu pourrais manger comme du popcorn?
Oui non, c'est c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que c'est les quantités en fait. Parce que quoi que ce soit, heu, ce que je mange, c'est, heu, c'est en quantité quoi. Heu, par exemple, heu, si j'ai envie de, <sighs> ouais, remarque, heu, les les grains de raisin, ouais, faudra que j'essaie si, c'est c'est une idée. Mais c'est sucré encore, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'aurais encore, heu, je risque de de finir le paquet. C'est ça le problème, c'est que quand je commence un truc, bah, je, heu, je finis le paquet. Les Dinos Dinosaurus par exemple, c'est quand même, heu, 300 grammes de de gâteaux quoi, hein et puis il y a le Nutella, enfin, il y a d'autres trucs, donc non, essayer de par changer une autre habitude, c'est ça que tu sous-entends?
Bah, peut-être, heu, que, heu, moi je te conseille d'essayer par exemple donc des fruits, des fruits secs ou des fruits frais, mais peut-être, heu, essayer de d'avoir un objet dans ta main, comme, heu, une bouge anti-stress par exemple. Heu, peut-être que tu as vraiment, heu, ce ce ce besoin de décompresser et heu et peut-être que toucher un objet, tu tu vois? C'est ça peut être simplement avec un ballon et une farine. Tu tu remplis ton ballon de farine et heu, tu te garde cette, heu, cette balle, tu te formes une balle que tu gardes dans une main et avec l'autre main, tu peux manger des g des grains de raisin, des, heu, des raisins, par exemple ou tout autre fruit, heu, sec ou, heu
D'accord. OK. OK.
ou frais, hein, mais, heu
Parce que je pense que que le fond du problème, si tu veux en fait, c'est v c'est vrai que tu tu parles du stress, c'est qu'à l'époque, je faisais ça justement parce que j'avais bossé toute la journée, c'était pour u c'était une forme, heu, enfin d'évacuation et là, c'est vrai que ça ça pendant quelques années, je l'ai pas eu et c'est depuis que j'ai les enfants. C'est vrai qu'avec du recul, heu, quand j'y pense, c'est vrai que c'est depuis que j'ai les enfants, parce que j'ai des grosses journées. Ma femme, elle est a elle est tout le temps au boulot, c'est moi qui fait le le pa qui est fait le papa à la maison pendant longtemps et heu, c'est vrai que c'est peut-être une manière d'évacuer, heu, tout le stress de la journée, je ouais, je sais pas.
Après, heu, p je te conseille aussi peut-être pas forcément te mettre devant un écran parce que l'é l'écran en général c'est plutôt déclencheur de de d pas de stress, mais ça ça n'aide pas, en fait, à se se détendre. Peut-être de te relaxer aussi avant, des petits exercices de respiration ou prendre un bon bouquin, trouver peut-être une autre manière de détendre ou un bain. Heu et peut-être la télé vraiment, heu, en dernier heu, en dernier recours avec, heu, quelque chose d'assez calme, pas, heu, pas un film d'aventure ou, heu, ou un film, heu, peut-être très agressif. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais. Ah, je vois. Ouais, un truc qui me stresse pas quoi.
Ouais, qui te stresse pas. Ouais pe m moi, je dirais un moment de détente en amont et compenser avec quelque chose de sain ou d'anti-stress et heu ou peut-être de l'humour, hein, aussi. Des sketchs, heu.
Non, pourquoi pas. Ouais. C'est vrai que je regarde pas beaucoup de films d'humour, hein, j'avoue. C'est beaucoup de l'action, c'est, heu, beaucoup de, heu, de choses dures, bah, ça The Witcher c'est pas quelque chose, heu, d'humoristique, hein. C'est ce que je regarde en ce moment, bah, là, je l'ai fini. Donc, je vais commencer autre chose, mais c'est vrai que c'est peut-être pas une superbe idée, hein, parce que je pensais commencer, heu, My Hero My My Hero Acadomia, c'est un manga et bon, c'est la fin de la saison et ça se passe pas très bien pour le héros, donc c'est peut-être pas il faut peut-être que je prenne des choses qui sont on va dire: «Heu, dans une bonne dynamique» enfin, je sais pas.
Oui, je pense que, vraiment, il faut que tu que tu sois dans un nivore un dans un environnement positif... donc, heu, soit ça peut être des documentaires de voyages, heu, ou, heu, des stand-up, mais peu importe, à toi de choisir ce qui te fait du bien, mais, heu, mais pas de pas de violence, pas de pas d'armes, pas de de choses qui agressent en fait.
Et après, bah là, c'est encore avec les écrans, mais s'il y avait quelque chose, par exemple par exemple une activité sans les écrans, tu me conseillerais quoi?
<chuckles> Méditer, le yoga. <chuckles>
Ah ouais. Ah oui. Non, mais ouais.
Vraiment, ça, c'est, heu, c'est ce qui heu, c'est ce qui me semble, heu, le plus adapté. Apprendre à respirer et à à relâcher les tensions de la journée. C'est très efficace. Et heu, et vraiment après ça peut sinon être simplement t'allonger
Ouais, ça peut être pas mal.
t'allonger et heu, et vraiment te centrer sur ta respiration et détendre tous tes, heu, tous tes muscles relâchés, en fait, chaque membre de ton corps au fur et à mesure, comme si t'allais, heu, t'écraser dans le matelas et ouvrir tes mains, heu, détendre tes épaules, tout en respirant et heu exactement, exactement, lâcher prise.
D'accord. Ouais me déstresser quoi en fait, me détendre. Ouais, c'est vrai c'est vrai q mmh, non mais c'est vrai que je suis peut-être un peu trop stressé, aussi. Non mais c'est sûr, hein. C'est vrai qu'il y a il y a quelque chose à évacuer et heu, peut-être ça peut être pas mal, hein, mais ça va faire quand même un grand vide si dès le début je fais ça c'est, heu, parce que c'est une habitude aussi que j'ai prise, hein, de de grignoter le soir, hein donc, heu, ça me semblait pas mal, heu, les grains de raisin là pour heu, puis tenir quelque chose dans la main à côté et heu, ouais. Non, ça me semble intéressant, ouais, il faudrait il faudrait que j'essaye tout simplement, hein.
Bah, en tè en testant, quoi. Je pense que, peut-être pas passer du jour au lendemain, heu c'est c'est peut-être trop brut pour toi. Et ça peut être trop ça peut être
Ah, c'est clair.
intéressant, que ce soit plus progressif. Et heu, garde-toi, peut-être, une petite barre de chocolatée, heu, quand même, ou, heu, quelque chose qui te qui te qui te convient pour se p le petit plaisir de fin, en fait. Petite, heu, le petit plaisir, hem, que tu peux t'accorder, quand même, et que tu enlèveras progressivement. Mais, heu, passe pas d'un d'un extrême à l'autre. Vas-y dou ah, oui. Oui, oui, c'est ça. Les quantités, ou les habitudes, vraim voilà, je pense qu'il faut que tu y ailles, heu, doucement parce que le corps quand on l'habitue à
D'accord. Ouais, il faut que je baisse doucement les quantités, en fait.
C'est comme, voilà l on l'habitue au sucre, il est en demande de sucre et encore et encore.
Non, c'est sûr, bah, je le je le vois, hein, puis, bon, après, ça apporte d'autres problèmes, hein, parce que, bon, outre la prise de poids ou faire le yo-yo, heu, bah ça me beh, des fois je me réveille tôt le matin, en fait, hein. Parce que j'ai mal au bide, hein. Ça m'arrive quelque fois ça, hein. Donc, ouais, ouais, il faut vraiment que je le que j'arrive à contrecarrer ça, et bah, à prendre une habitude plus saine, quoi.
Tout à fait, je comprends, heu, je comprends, c'est pas évident mais, heu, tu es tout à fait capable d'y arriver. Si tu tu as déjà conscience en fait du problème donc, heu, j'ai envie de dire que tu as déjà fait le 1er pas
D'accord, mais ap
la prise de conscience et maintenant voilà, l'action, l'action, elle va être progressive, mais heu, tu tu vas y arriver.
Ouais, il faut commencer, quoi, parce que là, je t'avoue, heu, ouais, c'est facile à dire, mais parce que ça fait des années, hein, heu, j'ai déjà eu des périodes où j'arrivais justement à à arrêter puis, heu, je retombais aussi sec dedans, donc toi, la clé vraiment, c'est le progressif?
Oui, mais il faut pas non plus que tu le laisses trop traîner, c'est-à-dire qu'introduit dès maintenant, heu, quelque chose de sain
OK.
tout en te faisant plaisir, mais le plaisir, bah, sur les prochaines semaines mais ne dis pas que tu tu vas vraiment tout enlever, heu heu, dans 1 mois. 1 mois, c'est trop loin. Dis-toi, dans donne toi un objectif, dis-toi dans 15 jours par exemple, il faut que, heu, que j'a que j'arrive à, heu, enlever de mon alimentation, heu, le le sucre le soir, sauf sucre naturel évidemment, mais, heu, sucre, par les barres chocolatées ou, heu, ou les les les biscuits que tu as eu l'habitude de manger, tu dis: «Bah là, dans 15 jours, j'en mange plus du tout»
Mmh, ouais. Ouais, je baisse les quantités puis je change de truc, en fait?
et à toi de C'est ça, à toi d'équilibrer, de trouver le juste équilibre et de faire un comme un genre de compte à rebours, hein. C'est comme quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer.
Mouais, c'est vrai, non
Que quelqu'un que quelqu'un arrête de de fumer, voilà, i c'est le mental, en fait. Faut que voilà, travaille ton mental. Ton mental, il est fort et heu, et tu te dis: «Voilà». U tu peux très bien te faire un petit, heu, un petit planning, dire: «Voilà, aujourd'hui, je mange tant de quantités, demain ça sera encore, heu, encore moins et encore moins, mais il faut que, dans 15 jours, j'ai atteint cet objectif».
Non, c'est sûr. Ah, après, il faut vraiment en avoir envie parce que c'est vrai que, là, bon, ça me ça me travaille, mais heu, je suis b je suis pas au bord du gouffre, non plus, mais c'est vrai que si je continue, ça va être, heu, ça va être problématique. Faut vraiment heu, le la clé, quoi, c'est la motivation, dans le fond, hein.
Bah, c'est la motivation, c'est le mental et puis, c'est notre entourage. Autant tu parles de ta famille, heu, tes enfants. Bah, l'exemple, aussi, peut-être que tu as pas forcément envie de transmettre, heu heu, c cette routine à tes enfants, qui qui te qui mangent quelque chose de sain, qui se détendent. D donc c'est pas mal, aussi, de penser à aux personnes qui sont autour de toi.
Non, c'est sûr, après, ils me voient pas faire, hein. Ils sont au lit, hein, je je je t'avoue, entre nous, hein. Heu, mais ouais, si, mmh oui? Ah bah, oui, oui, oui, oui, heu, c'est ça, le problème, hein. Ah non, c'est sûr. Après, si je récapitule, heu, c'est que, bah, il faut commencer progressivement, quoi. Petit à petit, je me on va on va dire, je me fixe comme, heu, 1er objectif dans 6 semaines, heu j'ai baissé de moitié et heu, et puis, heu, la nouvelle année, l'année prochaine, on dit qu'en début février, j'ai réglé cette histoire. On peut partir là-dessus.
Oui, mais ils ils vont grandir. <laughs> Ils vont grandir. <laughs> Tout à fait. Tu peux partir sur ça, ouais et je pense que tu peux même, heu, réduire les délais et heu, 1er janvier, c'est c'est c'est dans 1 mois, tiens. Dans 1 mois, tu peux te donner comme objectif, heu, 1 bonne résolution pour de l'année prochaine.
OK, bah, écoute, je vais partir là-dessus, hein.
Et je te souhaite vraiment d'y arriver et le mental, le mental, donc heu, soit fort!